Kaya nasa magulang talaga po, 'no?
Ang tip ko naman dun sa mga, ah, magulang na medyo ma ma ano, maikli yung pisi <laughs> yung pasensya nila maikli, oo. I bumili sila nung ah, mga gadget na katulad ng ah, sinasabi ko kanina nga yung leaf frog.
Ba yung pasensya nila, mm. Mm, para ma-lessen na yung oras nila sa tutok, at least yung bata may pinagkakaabalahan. Mm.
Oo, kasi imbes na tablet na let's say ordinaryong tablet na nag-i internet, nag-You YouTube lang yung anak mo, eh, bakit hindi mo gawing tablet na para sa learning, 'di ba? Oo, parang nagge-game sila yung parang yung learning ginawang gamified. Oh, 'di ang ganda.
Hmm. Mm. Hmm, yung mapapakinabangan nila po, 'no, at least doon Mm. Mm, at least hindi sayang yung gastos ng magulang, napunta pa rin sa ikabubuti ng anak nila.
Oo. Tsaka mas mura pa yun. Nabibili yun sa mga ano mall, sa SM. Sikat yun.
Hmm, mas mura po yun kaysa sa tipikal na tablet po, 'no?
Oo, siyempre mas ma mas mura yun kesa naman bumili ka ng mga Samsung na ganyan. Tsaka alam mo, investment mo yun sa anak mo.
Mhm. Mm, at least yun Mm, totoo po investment yun sa anak niyo. At least kung busy ka man, 'di mo man matutukan yung anak mo ngayon, meron siyang pinagkakaabalahan at the same time nag-e-enjoy siya tapos konti-konti siya natututo. Mhm.
Yes, tapos hindi ka pa magwo-worry na kung ano-ano ang ah mapapanood ng mga anak mo kasi ano na siya filtered na yung mga nandoon. Ah, talagang customize yung software, oo.
Mm, totoo po. Lalo ngayon. Mm. Mm, lalo ngayon

Mhm.
17 Um, high school na po parehas gano'n, 'no. Mhm. Pa'no naman po yung ano n'yo, yung expectations n'yo sa grado nila? Pano n'yo po sila kinakausap dun?
Oo, oo. Ay, hindi ko ano, hindi ako nag-a-ano, yung mga hindi ko ginaya yung katulad ng ginagawa ng magulang ko na ano, parang sobrang istrikto sa Oo. Sa akin naman, ang sinasabi ko sa kanila talaga is, "Mag-aral kayo para sa sarili niyo, hindi para i-please ako. Kasi yung pag-aaral n'yo para sa future n'yo 'yan." Oo, yun, yung sinasabi ko. Tapos minsan nga ano, eh, umiiyak sa akin yung ano, eh, yung bunso ko, kasi dati pa naman 'to. So, ano, ah, naging top 2 siya, tapos, ah, yung mga grades niya matataas din. Pero ang sabi ng tatay niya, ano, dapat daw nag-top 1 gano'n. Ay! umiyak, umiyak yung bunso ko. Kasi
Tamang binabantayan yung grades niyang gano'n. Strict. Mhm. Mm. Mhm, hmm. Tama. Mhm. Mhm. Opo. Mhm. Mhm. Oh. Mhm, na parang na ano siya 'no, na na ano siya sa sinabi ni daddy niya. Hmm.
Oo, kasi parang ano hindi hindi pa daw sapat yung ano, yung mga effort.
Mhm, parang ganun yung nararamdaman niya.
Parang hindi natuwa, ganyan. Parang kunwari ang kunwari ang grade niya 90 tapos sasabihin ng, ah, tatay niya ano, dapat ano, dapat mas mataas pa diyan. Hala, oo.
Mhm. Ano po nangyari after nun? Mhm. Mas mataas pa dun. Mhm.
Na
Ano ba yung naging reaksyon ikaw po, anong naging reaksyon reaksyon mo no'n?
Eh, siyempre naawa ako sa ba sa anak ko. 'Di kinausap ko yung tatay sabi ko dapat ganito, dapat ganyan, 'wag mong masyadong, ah, anuhin kasi
Mhm. Mhm. Kumbaga O 'wag mong ipakita sa kanila ganun, 'no?
kasi naiyak. 'Pag lalo mo kasing, ah, inaano yung imp 'pag lalo mong pina-punished yung, ah, isang tao o lalo na ang mga bata, hindi sila na lagi lalong natututo. Ang effective, ang encouragement, tsaka positive re ah, reinforcement sa mga bata.
Mhm. Mhm. Mhm. Hmm, parang bumababa yung, lalo yung kumpiyansa nila madam, 'no. Kasi parang na iniisip nila hindi na-appreciate, gano'n?
Oo. Actually may mga Mhm. Actually, may mga studies na, eh, na tungkol diyan, na yung mga bata na laging pinupuri at ine-encourage, sila yung mas lalong, ah, madaling matuto. Oo, tam yes, oo.
Mhm. Tumataas yung kumpiyansa nila, 'no? Hmm, <clicks tongue> kasi parang laging good thing, ay kahit magan kahit hindi naman ganun kaganda yung nagawa nila ta's naka-receive pa rin sila ng compliment parang, "Ay kayang-kaya ko pala," talagang yung confidence nila lalong tumataas nang tumataas madam, 'no.
Kaya nga. Mhm, maganda talaga yung ano, la ah, balanse lang yung pagpupuri.
Mhm.